あのですね、結構私、あの、仕事をまあ昔から、こう若い頃からやってきて、で、最近ですね、ちょっと何となく仕事以外でも興味のあることがあって、まあそれについて、うーん、そうですね、自分で、うーん、いいのかななんて思うこともあるので、ちょっとお話を聞いてもらってもいいですか？
ええ。 ええ。 うん。 ん、もちろんです。聞かしてください。
あのですね、私まあ、こう、なんでしょう、今の、今までですね、そんなになんだろう、色々と趣味が多いわけでもなかったですし。で、すごい、夢中になれることもいっぱい
ええ。 うん。
そんなにあったわけではないので。
ええ。
で、なんか、まあどちらかと言うとほんとに、なんだろう、ほん今から考えると、なんか仕事しかない感じではあったんですけど、最近ですね、あの、ちょっと、そうですね、なんかこう、仕事以外で、こう趣味ですごくあの、打ち込めるものができたので。
うんうん。 ええ。 うん。 うーん。
なんとなくそれが楽しくて、今なんか、うーん、仕事はもちろんしてるはいるんですけど。
ええ。 はい。
どっちかって言うと、そっちで自分のこう価値を見出せるようになったんですが
ええええ。
ただ、それにこう、何ですかね、打ち込むばかりに、なんかそれでいいのかなっていうくに思っちゃうこともあるんですよね。
ええ。 <sighs> そうなんですね。うんうんうん。
うーん。
うーん、では、うん、ご家族の反応はいかがな感じですかね？
なんかうん。 そうですね、あの、家族もですね、ま、ちょっとその趣味を始めて始めてもう数年になるんですけど、家族もね、初めのうちはね、それをすごい驚いてましたね。なんかうん、ま、いわゆるその、私の中で、その、好きな趣味っていうのが、ま、あの、いわゆる、こう、日本でも、こう、最近、なんか人気のある「推し活」っていうものなんですけど、ま、あるアーティストさんが好きで、その方ちゅうしのについて、こう、推し活をするみたいなことなんですよね。
うんうん。 え、うーん。 ええ。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
で、まあ、それを通して SNS を始めたので、ま、そこで結構色々と、なんですかね、あの、ま、フォロワーさんが結構順調に増えてっていう所でも、なんか、うーん、ほんとに、仕事以外でこんなに、何だろう、評価をしてもらえたってことが、ちょっと嬉しかったんですかね、自分で、うーん。
はい。 ううーん。 ええ。 うーん、なるほど。 うんうん。そうですね。ま、同じ感情で、あの、その写真を見られたりとかする方がいっぱいいらっしゃるってことですもんね。
うん。 うわ、そうなんですね。なんか、SNS も今までね、あんまりやったことが無いというか、ま、一応アカウントは持ってたんですけど、なんか、投稿するとかそういうことはね、一切やったことが今までは無かったんですけど
うーん。 うーん。ええ。 えええ。
この、うんと、そうですね、その、うん、3、4年ぐらいいやり始めて、まあ、なんですかね、すごい楽しいし、で、評価をしてくれる人はいるしとか。
ええ。 うん。 ええ、そこですね、評価してくれる方がいるってこと大事ですよね。
ううううん。 はあ、そうなんですよね。で、ま、うーん、何だろう、いわゆるこう仕事をして、ま、家事をやって、子育てをやってとかって、まあ、かと言って、ここまでなんでしょうね、まあ、その SNS ってこう、いいねでもうぱぱっと評価が出るとかもありますし、何だったらフォロワーさんが増えてそこで評価がもうあるてで、数字でこう、ほんとに明らかに評価を示してもらえるって、意外にこう、嬉しいもんなんだなっていうのが、そこで初めて知って。
ううん。 ううーん。 ええ。 ああ、すはい。そうですね、うん。 うん。 ううんうんうん。 あ、そうですね。もうサービス精神が旺盛でいらっしゃるようですから、やっぱりそこのどんな写真を使ったら、もうその、いいねが増えるとか、どんなコメントをするといいねが増えるとか、だんだん体感すされてきてるんじゃないですか？
うーん。 うん。 うん。 あ、そうですね、で、私ね、一番こう、うーん、ま、皆さんがフォローしてくれる理由は何かなと思った時に、多分ね、私、結構字幕を付けたりするんですね、その、あのうん。結構外国のアーティストの方なので、あの、字幕をこう付けてあげると、皆さん、あのその外国語が分からない方だと、国交、重宝されるというか
うん。 ええ。 ああ、なるほど。うんうん。 ううん。 うん。 うんうん。 そうですよね、すごく助かりますよね、ん、実際。
あ、そうなんですよね。で、私自身も今までその字幕があることでほんとに色んな方に助けられて、そのアーティストの推し活が出来るっていうのもあるので
ううん。 ええ。 うーん、うん、なるほど。
うーん。で、なんでこう誰も付けてないような、あのいわゆるコンテンツ、その自分の推しのコンテンツに字幕を付けたりってことをね、結構していて
うん。 え ううーん、なるほど。うん、ファンとして見れば嬉しいですよね。「あ、何つって言ったんだろう」とか言って、それを瞬時にね
なんで いや、そうだそうなんですよね、やっぱりそうだと思いますね。私自身がまあほんとに、字幕をつけてくれる方がいると物凄い有難いので。そう、なんで、やっぱりその、ゆそうですね、その箇条書きにそのなんですかね、訳を書いてくれる人もいるんですけど
発信してもらえると。 うん。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
ただやっぱりね、字幕だとその映像を見ながら、あの、まあ、その自分の推しの言っていることが分かるって、ものすごい良いんですよね、やっぱりこう感激
うんうん。 ええ。 うーん。間違いなくそうですよね。それってあの日本語で字幕をつけてるんですか？
うん。 あ、そうなんです。ま、ただ私そのね、外国語をその自分の推しが話す外国語が分からないので、あんまり。あの、自動翻訳と、あと、例えばそれをね、英語で直してくれる人がいるわけですね、もうばーっと。そのえうん、英語圏にもファンがいっぱいいるので、ですうん、やっぱりね、まあ、日本語よりもそういった、あ、ほんとに世界は広いなと思うんですけどうん、その外国語からこう英語圏の人はばーってしてて、それの英語を参考にしつつ、で、色んなほい自動翻訳を使いながら、こう字幕を入れるって感じですかね。
ううーん。 ええ。 うん。 うん、なるほど。 ああ、なるほど。 ええ。 ううん。 いや、すごいぬ大変な作業されていらっしゃるじゃないですか。
いや、結構ね大変ですね、ほんとに。
ええ。 ええ、そこってあの料金発生してるんですか、マネタイズされてるんですか？
いや、もう全くもう全てボランティアですね。うん。
ああ、そうなんですね。ボランティアなんですね、すごい。うんうん。
そうなんです。ただ、やっぱりその、英語にお、訳をつけてくれる人達もみんなボランティアで。
ううん。 ああ、なるほど。まあ、なる
そのファンの中にそうやって翻訳チームがいるんですよね、その、ファンなのに。うん。
あ、すごい。 すごいですね、それは。
すごい、えない、それにすごく感激してしまって、私もまあ少しでも、まあ日本ま、その方達は英語に直す方達なんですけど。でも、まあなんかそれに感激してちしまって、こう日本語でもそういう風にやっていけるように、こう翻訳とか、字幕とかを付けてあげたいなってちょっと、やっぱり思ったんですね。
うん。 ええ。 ううん。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
あ、一応ね、そこにはね、入ってはいないんですけど、でも、ま、その方達をフォローしてとかはありますかね。で、いつも「いつもありがとうございます」みたいなことで、こう色々とうん、ちょっと感謝して、あの、すごいうん。「やっていただいて助かってます」みたいなことはね、ちょっとお伝えしたりはしてますかね。
うん。 うん。 ええ。 うん。 ううーん、なるほど。ま、同じ共有ですね、まさしくそこは、共感できるところですし。
うーん。 いや、ほんとにそうなんです。同じうま、推し活っていうか、ファンとして、やっぱり、「ま、協力してやってこうよ」みたいなところが、あの、ま、そうですね、ん、まあ、意外にこう、皆さんがそれを評価してくれたっていうことも凄い嬉しかったんですかね、自分の中では。
うん。 うん。 うんうん。 うん。そうですね。ま、そこに、まあ同じ価値を、もう見出してるし、また、す皆さんからあの、「いいね」とか感謝されることが励みにもなってますし。ね。うん。
うーん。 うん。 ま、そうですね。ただ、やっぱりほんとにボランティアというか、そういう仕事でありますし、まあ、自分でほんとに、まあ、その、ま、いわゆる SNS 上ではすごく重宝がられてますけど。ただ、ほんとに、この、こんなことに時間を自分の時間を費やしててもいいのかなみたいな、疑問も確かにあるんですよね。
ええ。 はい。 あ、なるほど。 うん、うん。ああ、確かにそう感じることもありますよね。
で、そこがちょっと悩むところで。うん。
ええええ。でもその作業がすごく楽しくてしょうがないんですよね？
あ、そうですね、私としてはもう楽しいので、もうどんどんほんとだったら、もう仕事を抜けてでもやりたいぐらいなんですけど。はい。
うん。 うーん。 うんうん、もうそれは優先順位がすごくご自身の中で高いんであれば、いや、その作業がご自身を幸せにしてるのでね。それはやっぱり、あ、もう生活の中で、ええ、あの、やっぱり、真ん中に持ってきてもよろしいかなとは思うんです。
はい。 うん。 う あ、そうですかね、やっぱり、もうなんかそう言って頂けると凄い励みになるんですけど、なんか、そうですね、ま、家族とでも私がそういうことを始めた時って、初めはね、結構、戸惑ったりもあったので、か、何ですかね、まあ、なんだろう、こう、お母さんが SNS にはまってるみたいな感じで。で、ちょっとそうですね。なんで、自分としてはどっちかっていうと、うーん、現実のも周りの人たちは、いえ意外と冷ややかというか、それに対して。で、今は大分ま、理解が増えてきましたけど
うん。 ええええ。 うん。 ええ。 ええ。 ええ。 ああ、なるほどね。うんうんうん。 ええ。 あ、なるほど。うんうん。 うーん。
うーん、でもやっぱり、うん、自分でもそういう冷ややかな、こうね、家族が冷ややかだったり、親戚が冷ややかだったりしたこともあったので
うん。 ええ。 うん。 ええ。
良いのかなって、ちょっと迷ったりしてしまうことが、やっぱりあるわけなんですよね。
なるほど。かと言ってまあ、お家のことをおろそかにするわけでもないですし、ま、家族のことをないがしろにしているわけではないんですよね。優先順位はやはり家族が1番になってらっしゃるんですもんね。
うん。 うーん。 うん。そうですね、やっぱりまあ、ほんとに現実と何でしょうね、その何だろう、ま、推し活が、うーん、まあ、ちょっと違う現実というか、まあ、なので、ま、それは結構ある程度は使い分けてはいるなとは思うんですけどね、自分では。うーん。まあ、そうですね、ただ、それも、やっぱり、何だろう、まあ、その、SNS 上以外ですごい肯定をしてくれる人がいるわけじゃないので。うん、げんじ現実の世界に戻ったらつったら変ですけど、その SNS 上では凄くあのいっぱいフォロワーさんが増えたりとか、こう、ね、凄い嬉しいんですけど、現実の世界では、ま、それを凄い肯定してくれる人がいるわけじゃないので、ちょっとうん、迷ってしまうというか、っていうことがやっぱりあったんですよね。
うん。 うん。 そうですね、うん。 うんうんうんうん。 うん。 ああ、なるほどね。 ええ。 うん。 ええ。 ええ。 ええ。 うーん。ま、でも、ま、家族が今は応援してくれていらっしゃるみたいだし。うん。で、それで楽しいと感じてらっしゃるってことはもうそれ、もう体にあらふれてると思うんですね。それやってる時楽しい、ん、っていうのが溢れてるから家族も応援してくれるようになったんだと思うし。うんうん。
うん。 うーん。 あ、そうですね。うん。まうーん、確かにそう言われると、ま、初めは家族も驚いてたし、どっちかって言うと、主人もネガティブなことを言ってましたけど、最近では、うん、結構応援してくれてはいますね。うーん。なんで、まあ、ちょっとそうですね、ま、何だったら「来年、コンサートあるかもしれないから、お金貯めないと駄目じゃん」みたいなこと言ってくれたりとか。
ええ。なので。うーん。 うん。 うんうんうん。 ええええ、もうほんとにすごく全然もうおうゆんしてくれてるじゃないですか。うんうん。
うん。 うーん。そうなんですね。なんか、ああ、やっぱりでも、そうやって、こうやってお話しさせて頂いて、やっぱりちょっと、うん、まあ、自分なりに楽しんでやっていくのがいいんだなっていうのが分かったので、ほんとに色々とアドバイスありがとうございました。
ええ。 とんでもないです。これからも頑張って推し活してください。ありがとうございました。